Ouais, j'en ai plein, j'en ai plein. Bah, il y a le fait que, souvent ma mère, heu, me laissait rentrer dans la cuisine, heu, ce qui n'est pas é évident. C'est vrai que ma mère, heu, heu, quand il y avait, par exemple, des des des des un mariage ou une naissance, bah, forcément elle, elle aimait bien fermer la porte et rester concentrée, heu, ce que je comprenais, hein, bien sûr, hein, même si elle voulait pas.
Mmh mh. Oui et puis, probablement elle n'aimait peut-être pas que qu'on la regarde.
Il y a ça aussi, ouais, elle aimait bien avoir son petit jardin secret, heu, en dans la cuisine, voilà, elle fermait la porte et elle ouvrait uniquement quand tout était prêt. Heu, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance, des fois, où elle me laissait rentrer, elle me laissait un peu, voilà, elle arrivait à faire les ces 2 choses en même temps, à la fois me parler et à la fois se rester concentrée sur le couscous. Donc ouais, je pense que c'est des moments comme ça qui m'ont beaucoup marqué, heu, heu, durant mon enfance, ouais.
Mmh mh. D'accord. Oui, disons peut-être que tu sentais une connivence entre ta mère et toi quand tu quand elle te laissait dans la cuisine.
Ouais, c'est ça, je me sentais un peu prioritaire, je me sentais un peu comme un VIP un peu. <chuckles> Et du coup, heu, c'est vrai que, ouais, je me je me sentais bien et et j'apprenais plein de choses et tout et et et je comprenais maintenant pourquoi elle restait autant de temps dans la cuisine, parce que quand tu es petit, heu, tu es dans ta chambre, tu sais pas trop, tu tu sors un peu de ta chambre que quand on te dit que c'est prêt. Moi, j'avais cette curiosité de de voir un peu la préparation en amont.
Mmh mh. <laughs> Oui. Mmh mh. Et tes frères, heu, ils ils rentraient aussi dans la cuisine ou pas?
Ils rentraient, mais pas pour les mêmes raisons que moi. <chuckles> Eux, ils rentraient pour, heu eux ils rentraient parce qu'ils voulaient goûter, ils étaient impatients, ils voulaient, heu ouais, i ils disaient: «Ouais, on peut pas on peut pas goûter ta sauce? On peut pas goûter un un petit peu de couscous?», et tout donc, eux, c'était pas dans la même optique que moi. Moi je rentrais pour, heu, voir un peu la préparation, comment on passe de simples grains à à quelque chose de plus concret. Donc voilà, c'était on n'avait pas la même optique, ouais, eux et moi. <chuckles>
C'est-à-dire? <chuckles> Ah oui, d'accord. Oui je comprends. Mmh mh. Oui, oui, oui, oui. <chuckles> Et un un autre souvenir que dont tu te souviens?